Ở nhà bạn ấy, bình thường vào những cái dịp lễ Tết truyền thống, kiểu như là Tết này hoặc là Trung thu chẳng hạn, nhà bạn có một cái món ăn truyền thống nào không?
Ừm. Ừm. Ừm, ở nhà mình á hả, nhà mình lễ Tết á thì, ờ, có những cái món ăn truyền thống mà, kiểu là, hổng có thể thiếu luôn á. Còn Trung thu thì Trung thu nhà mình thì hổng có món nào đặc biệt ngoài bánh Trung thu cả, <laughs> ờ. <laughs> Ừ.
Ừm hứm. Ờ, thế cơ à? <laughs> Thế hả? À, cũng như các nhà khác thôi ha! Thế bạn chia sẻ thêm cho mình những cái món, ơ, ngày Tết của gia đình bạn xem nào?
Ừm. Ờ, ngày Tết á thì thường thường á là hổng phải là mỗi nhà mình đâu không, mà nhà bà con, cô, chú, bác hoặc là hàng xóm á, thì, kiểu, ơ, kiểu, ơ, miền Nam, ừ, kiểu, miền Nam, thì Tết thì nhà nào cũng có mấy món như là, ờ, thịt kho tàu này, rồi mấy cái món canh hầm như là, ờ, khổ qua, khổ qua dồi cá thát lát, với dồi thịt heo nè. Đấy, rồi mấy cái món đúng rồi, chả cá cá thát lát á bạn. Đúng rồi, nhà mình á là hổng phải, a, thịt heo không, thịt heo hả? Ý là, ờ, nhà mình sẽ ấy là thịt heo nè, mọc heo á, mọc heo d dồi với lại cá thát lát, cá thát lát thì ăn khá là ngon. Đúng rồi, trộn lại, trộn lại rồi dồi vô trong trái ổ qua ấy, rồi, kiểu, người ta, ưm, kiểu, nấu rồi cái cái hầm ấy, hầm ngày này qua ngày này qua ngày kia, kiểu như, từ mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì đó. Ừm.
Ờ. Ờ, một cái khu của bạn ha. Ừm. Thịt kho tàu. Ồ, ồ! Cá thát lát à? Nghe lạ thế! <laughs> Mình chưa nghe bao giờ. Ờ, ờ, tức là À! Kiểu, giò ấy hả? Ừm. Ồ. Nghe cái món này khá là lạ. Từ ngày này qua ngày kia luôn? Khiếp, lâu lâu thế! Làm, ờ, kiểu, món đấy là phải tốn kỳ công vậy luôn ấy à? Có thể chia sẻ thêm cho mình cách nấu không?
Thật ra thì, ờ, thật ra thì nó nó hổng phải là kỳ công gì lắm đâu, chủ yếu là nó lâu thôi. Đấy, chứ còn chuẩn bị thì cũng không phải là quá phức tạp gì. Cái món, ơ, thịt kho tàu thì chắc là bạn cũng biết rồi, tại vì món đó khá là nổi kiểu như, nổi tiếng ấy, nhà nhà người người ở Việt Nam là Tết lần nào cũng một nồi. Còn, ờ, cái món mà, ừm, còn cái món khổ qua nhà mình ấy, thì, kiểu như là, ờ, thịt heo nè, rồi, à, mà rồi giò sống ấy, giò sống á, ng người ta gọi là giò sống heo. Đúng rồi, giò sống, rồi cá thát lát, ừm, đúng rồi, cá thát lát.
<laughs> Thế hả? Ờ. Ừm. Ờ, thế hả? Ế. Ừm hứm. Đông lại. Ừm, thịt heo này. Giò sống. Ờ, khổ qua nữa ha? Chắc khổ qua thì phải có cả cá luôn ở trong món đấy á bạn hay là ở món khác vậy?
Ừm. Đúng rồi, cá thát lát là cá thát lát xay nhuyễn, phi lê. Cá thát lát xay nhuyễn, trộn với lại giò sống, rồi dồi vào trong cái trái khổ qua đúng rồi, trái khổ qua là tách bỏ ruột, xong dồi vào, xong rồi nấu, nấu nêm nếm nước. Hầm ấy, hầm thí dụ như hầm 1,2 ngày gì đó, đấy, rồi cho nó chín nó mềm ra. Thật ra thì nấu nấu, ơ, nấu tầm khoảng 1 đêm là nó đã chín rồi, nhưng mà nhà mình là thường thường nấu xong rồi hâm đi hâm lại. Đúng rồi, hâm đi hâm lại ăn mấy ngày mấy ngày Tết ấy. Ừm.
Thật thế á? Ờ. Mình nghe khá là lạ. Ừm. Ờ. Nghe <laughs> Ôi! À! Muốn mềm hơn nữa, muốn ngọt hơn nữa ha. À! Nghe cũng có khá là nhiều hương vị ha? Kiểu, có thịt lợn, rau sống, lại còn có cả hải sản ở bên trong đấy là chả cá thác lác nữa. Liệu bạn có thể tả cho mình <laughs> thế hả?
Ờ, hổng phải hải sản đâu, cá thác lác là cá ngọt, hổng phải cá biển đâu. <laughs> Ừ, cá nước ngọt, đúng rồi, ừ.
Ờ, thế à, thế à. Thủy sản à. Vậy vậy có thể chia sẻ cho mình cái cái cảm giác ăn cái món đấy nó là như nào không? Mình không thể tưởng tượng được ra là nó có một cái vị nó như thế nào cả.
Ừm. Lần đầu tiên á, mình nhớ lần đầu tiên mà mình ăn cái món, ơ, khổ qua dồi, à, đ ừm, n thì năm đó là chắc mình còn học cấp 2 á. Thì lúc đó ở nhà mình là mẹ mình là cái người nấu món đó, thì lúc đó ăn á, thì, kiểu, ơm đúng rồi, thì mình hổng nhớ chính xác là năm mình học lớp mấy, chỉ nhớ là tầm, tầm cấp 2 thôi. Đấy, thì lúc đó thì nhà mình, kiểu, ơ, mẹ nấu ăn thì thấy nó rất là ngon luôn, tại vì á, khi mà bạn ăn cái miếng khổ qua ban đầu á, là bạn thấy nó khá là đắng, đắng, nó đắng nha, nhưng mà ăn vào tới trong á, đúng rồi, đ sau ăn t vào tới trong á, thì cái cái vị, ơ, cái vị giò sống thịt heo nó quyện với lại cá thác lác á. Thì cái cái, kiểu, mà thịt nó không có phần nhân ở trong á bạn, nó không có bị bở ra mà nó khá là chắc và ăn nó dai dai và chấm kèm với nước mắm, ăn khá là ngon luôn ấy, ừ.
Ừm hứm. Ôi, bạn nhớ vẫn còn nhớ ha. <laughs> Ờ! Ừm, lần đầu tiên hả? <laughs> Ừm hứm. Ờ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Bạn có ăn được ghét cái vị đắng đấy không? Ừm. À. Ờ. Ăn nó như Ôi! Nghe cũng hấp dẫn thật, nghe bạn tả hấp dẫn thật. Nhưng mà nước dùng thì sao? Nếu mà đun lâu vậy không phải là nước dùng nó sẽ bị đắng ra nước dùng à? Bạn bạn có dùng uống nước dùng, ờ, nước ấy canh không, nước hầm không? Ờ.
Ừm. Ờ, không bạn. Nước dùng á, nước dùng mà cái nước mà nấu canh á, nước canh nó hông phải là nó đắng, tại vì bản thân á, là nó hơi nó hơi đắng đắng thôi. Còn còn lại nó sẽ có cái vị ngọt của thịt với lại cá thác lác, ưm, nó quyện vào nhau, chứ hông phải là cái nước nó đắng nghét, ơ, của d do khổ qua nó gây ra. Ừ, đấy. Đó. Ừm, nó vẫn có cái loại cái nhân á, cái thịt đổ trong á, nấu m nấu một thời gian thì nó ra nước thôi. Ừm.
Ừm. <laughs> Thế hả? Ờ. Ừm. Ê, nghe hấp dẫn thật! À. Ừm, bạn có cho thêm những cái nguyên liệu gì, kiểu, để tạo màu, tạo vị hay là tạo mùi gì, như kiểu là, như kiểu là, như kiểu là, cái gì nhỉ? Hành, tỏi hay là hay là mộc nhĩ hay là nấm gì không? Hay là bạn chỉ có thịt thôi?
Ừm. Ừm. Ừm, nhà mình ấy, nhà mình thì, ờ, nhà mình thì mẹ mình chỉ bỏ là nấm mộc nhĩ thôi, nấm mộc nhĩ tức là nấm nấm mèo trong miền Nam, gọi là, nấm mèo á, đấy. Thì cái đó cũng xắt sợi, xắt sợi trộn vào rồi dồi trong trái khổ qua ấy. Rồi nấu á, nấu thì sẽ nêm nêm cái hành lá, cái hành mà hành nguyên cây á bạn, cái hành mà cái phần, cái cái cây hành lá thì lấy cái phần màu trắng á, ừ, cái phần cái phần mà cây á, đấy, nêm rồi, ừm, với với tiêu nè, hành, ngò rí này, đó, ừm.
Ờ. À! <laughs> À, ừ, ừ. Ừm. Ờ. Ôi, cả một cái ấy luôn, đúng không? Ôi! Ừm. Nghe nghe nhiều nhiều nhiều mùi vị, nhiều gia vị ha. Nghe khá khá là hấp dẫn đấy chứ.
Đúng rồi, như vậy nó mới thơm. Đúng rồi, mới thơm, rau thơm đấy. Ừm. Ừm.
Ừm. Ờ, thế ngoài Tết ra thì ngày thường bạn có làm những cái món, ưm, bạn bạn có làm món này không? Bạn có thích ăn món này ngày thường không hay là bạn chỉ đợi đến Tết bạn mới ăn thôi?
Ừm. Ngày thường á, thì mẹ mình cũng có nấu, nhưng mà mẹ mình hổng phải là nấu khổ qua hầm, mà mẹ mình nấu khổ qua, ha, nấu với lại sườn heo thôi, chứ hông có nấu với hà nấu hầm như thế này, đúng rồi. Đúng rồi, nâu cũng nấu canh khổ qua nhưng mà nấu với sườn heo, đấy, ừ, thì đấy cũng, ơ, cũng là một loại canh hầm rồi, kiểu, cũng nêm nếm na ná nhau. Đúng rồi, đúng rồi, đỡ tốn thời gian, kiểu, cũng, ơ, nêm hành tiêu, ngò rí vậy đó, cho nó nó thơm nồi canh thôi nhưng mà hổng có làm giò sống để mà dồi vô khổ qua, tại vì nó cũng hơi tốn thời gian ấy bạn. Ấy, ừm, tốn công.
Hả? Ờ. Ồ, cái kiểu biến tấu khác. Ừm. Ừm. Ờ. Nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn ha. Ừm. Tốn công ha. Ờ, bạn có thích làm cái món này không? Bạn có, kiểu, đến Tết bạn có hay tham gia vào làm món này, với lại bạn có thích cái quá trình làm món này không?
Đương nhiên là có chứ bạn, mình là, kiểu, mình mình xung phong á, mình xung phong mình ngồi với mẹ mình là, ờ, kiểu là, ngồi đi, a, đi mua khổ qua và rồi rửa rồi, ờ, ờm, moi moi cái ruột của cái trái khổ qua ra. Đấy, xong rồi rửa ruột khổ qua nè, để ráo nước nè, rồi xong rồi, à, ấy một cái lớp nước mắm, a, ấy một cái lớp, a, la lớp, a, ơ, một cái lớp nước mắm ở phía bên trong của trái khổ qua ấy. Xong rồi dồi thịt vào, ấy, đúng rồi, ừm, dồi cái nhân vào ừ, mình khá là thích cái cái việc công đoạn chuẩn bị đó. <laughs> Ừ. Ừm, đúng rồi, đúng rồi.
<laughs> Thế hả? Ồ, ngồi nhét vô, đúng không? Nhồi vô ha. Ừm. Ừm. Ờ. Kiểu, gọi là Ờ, thế cơ à! Lại ồ, nghe nghe hay ha. <laughs> Đôi khi còn vui hơn cả lúc ăn ấy ha? Thế bạn thích vui, thích ăn, hay thích nấu hơn?
Mình á hả, mình thì, kiểu, mình n bình thường á là nếu mà nấu xong á mình mình được ăn ngon thì mình sẽ thích hơn là mình ăn. Kiểu như, vì lúc đó mình có cảm giác thành tựu á bạn, kiểu như, ồ, mình đã bỏ công sức ra mình nấu rồi, trời ơi giờ ăn được món ngon thì đương nhiên là thấy thỏa mãn rồi, đúng hông? Ừ, nó thích hơn là chỉ ăn không. Ừm.
Thích cả hai hả? <laughs> Ờ. <laughs> À há. Đúng rồi, đúng rồi. Món mình nấu mà, đúng không? Ừm. Hay thật. Ừm. Thế bạn có thích Tết không? Ngoài ngoài cái món này ra thì còn món nào khác mà bạn thích không?
Ờ, Tết á thì ngoài cái món canh hầm, cái canh khổ qua đó ra thì mình còn thích cái một cái món là mùng 1 Tết mẹ mình hay nấu cho mình ăn cái món đó là món, ơ, cái món, ơ, miến ơ, hông bún măng vịt á bạn, bún măng vịt á. Ừm. Đúng rồi, là mùng 1 Tết là chỉ có nhà mình là chỉ có mẹ mình nấu vậy cho mình ăn thôi, chứ thật ra mình nghĩ hông có nhà nào nấu vậy đâu. <laughs> Ừ. <laughs>
Món gì vậy ạ? Ờ, ờ, thế à, nhưng mà không phải là Ừm, ừm. Ừ, đúng rồi. Bởi vì mọi người thường nói là Tết thì sẽ hạn chế ăn hải sản, ăn những cái món ở dưới nước bởi vì nó nó nó tanh ấy. Nhà bạn lại không có cái quan niệm đấy hả?
Ừm. Ờ, nhà mình thì mẹ mình thì cũng hổng có quan niệm gì rõ ràng mấy cái việc đó cả. Với lại, ơ, mẹ mình thì đa số là nấu do mình thích ăn thôi. Tại vì cái cái, ơ, cái bún măng vịt này nó đúng rồi, nó cũng hổng phải là hải sản gì, nó chỉ là nấu từ thịt vịt nè, rồi măng khô, rồi nấu với bún, rồi rau muống bào, đấy, rau muống bào nè, ừ, đúng rồi, rau muống bào rồi ăn kèm với lại, ơ, bắp chuối nè, bắp chuối bào rồi lá quế. Đấy, ừm, đó là rau ghém ăn kèm với cái món bún ấy bạn, ừ, chấm với lại nước mắm gừng. Tại vì ăn vịt thì phải ăn kèm với mắm gừng. Đúng rồi.
Ừm. Ờ. <laughs> <laughs> Là thích, thấy bạn ăn ngon là nấu thôi ha? Ờ, ừm. Ừm. Rau muống bào, nghe lạ ghê. Ờ, uầy, nhiều rau ăn kèm ghê. Ừm. Ờ. Ồ. Nghe phức tạp ghê. Món đấy vị chính của nó là vị gì vậy ạ? Mình chưa tưởng tượng được ra nó nó nó như nào luôn bởi vì mình thấy măng xong rồi lại mắm các các kiểu, vịt các kiểu.
Ờ. Đúng rồi nấu măng măng là măng là măng khô á bạn, cái măng là bạn mua về là măng khô bạn phải ngâm, bạn phải ngâm bạn, ơ, bạn rửa xong rồi bạn bỏ những cái phần măng mà măng già cỗi đi á, bạn rửa, rửa xong rồi bạn, ờ, bạn bạn nấu nấu chung với lại vịt, đấy, thì thịt thịt vịt nấu nước thì nó sẽ ra nước thôi, rồi, đấy, ăn thì khi khi mà mình ăn á thì mình sẽ hâm hâm cái nước đó nóng lên, xong rồi mình bỏ rau muống lên vô với bún lại vô, xong rồi mình rưới cái nước nước nước lèo, nước dùng đó lên rồi bỏ thịt lên thì thì, kiểu, như một cái món bún ăn bình thường ở ngoài hàng quán thôi. Thật ra bún măng vịt ở ngoài hàng quán người ta cũng có bán á bạn. Đấy, ừm, ừ.
Ờ. À, ngâm qua đêm ha. Ừm. Ờ. Nghe nghe hấp dẫn ha. <laughs> Ừm. Ờ. Thế hả? Thế bạn so nhà bạn nấu so với ngoài hàng quán chỗ nào ngon hơn?
Ờ, mình thì, ờ, mình thấy ở nhà mình á là mình ăn mẹ mình nấu ngon hơn á. Tại vì mình ăn ở ngoài quán á, thì, ờm kiểu, mình ăn mỗi nơi, mỗi vị khác nhau á, nên là mình cũng chưa tìm được cái quán nào mà nó hợp khẩu vị 100% của mình. Với lại ăn ở nhà thì được cái là mình muốn ăn nhiêu mình ăn. Còn bạn ra hàng quán á thì, kiểu, bạn phải cân đo đong đếm, hợp túi tiền bạn mới ăn, chứ đâu phải muốn ăn nhiêu ăn đâu, đấy. Ừm.
Ơ, là hợp khẩu vị ha. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ờ. <laughs> Đúng không? Ờ, vừa hợp mồm mà lại Đúng rồi, Ờ, mà cái món bún măng vịt đấy, cái cái cái nguyên liệu nào là quan trọng nhất vậy để l kiểu, linh hồn của cái món đấy là là cái phần nào vậy ạ?
Thật ra mình nghĩ là cái phần măng với lại, ờ, vịt ấy bạn. Đúng rồi, măng với vịt là nấu ra cái đó. Còn thật ra bún thì bạn có thể thay thế bằng miến, đúng rồi, bún, thí dụ như bạn không ăn bún thì bạn ăn miến. Còn ví dụ như rau muống á, thì bạn có thể là thí dụ bạn không ăn rau muống cũng được, bạn có thể ăn bắp chuối với lại giá nè, đấy, đúng rồi. Cho nên là cái phần quan trọng nhất của nó là măng với lại vịt đó bạn. Đấy, hai cái phần đó. Ừm, ừm.
Ừm, măng à? Măng, ờ. Cũng đúng ha, không thêm cũng được. <laughs> À. Ừm. Không thích thì bỏ qua ha? Ờ. Ừm. Ừm, cũng nghe cũng hợp lý đấy chứ nhỉ. Nếu mà ví dụ, như kiểu là, bạn ra nước ngoài, bạn bị phải ra nước ngoài sinh sống một thời gian, thì liệu là bạn sẽ mang cái món nào đi theo bạn, gọi là, để ăn hàng ngày hoặc là, ừ, kiểu, mang rất là nhiều đi để ăn? Vì bạn nhớ món đấy.
Ừm. Ừm, mình á, thì mình nghĩ là chắc mình sẽ mang cái món bún măng vịt á bạn, tại vì thực tế á <laughs> đúng rồi, tại vì thực tế là ở nước ngoài thì họ không có bán vịt tươi để mà nấu được ra cái món như vậy. Thứ hai nữa là không biết là họ có bán măng khô hay không, cái măng khô để mà mình nấu á, thì ừ, khó tìm lắm, nên là nhiều khi hổng biết có hay không. Cho nên nào mà có cơ hội thì mình sẽ mang món đó. Còn cái món mà canh khổ qua, thì đó, khổ qua cũng có bán, rồi thịt heo cũng có bán, chắc là chỉ có hông hổng có cá thác lác thôi, đấy. <laughs> Ừ, ừm.
<laughs> Mang luôn đi hẳn cho 1 nồi bún măng vịt hả? <laughs> Ừm, đúng thật. Ừm, công nhận rất là khó tìm ha. Ừm Ờ, ờ, ờ. Ừm, đúng vậy, đúng vậy. Ừm, <laughs> rồi, ờ, mà hồi bé, kiểu, bạn ăn, ơ, bạn có có cái món nào mà bạn ghét xong rồi lên bạn lại ăn lại, bạn lại thấy thích lại lại thấy nó ngon không?
Ừm, cái món mà mình ghét xong rồi mình thích hả? Để coi hồi xưa giờ bây giờ tự nhiên nói ngang, mình nhớ là mình có một cái món à, mình nhớ rồi là mình cái món, ơ, món, ơ, chao cháo cá lóc với lại rau đắng.
À, hay vậy. Ờ, là món gì vậy ạ? Ồ! Ừ, nghe rau đắng thì khó ăn thật. Thế sau bạn vượt qua cái cảm giác đấy kiểu gì vậy?
Ừ. Đúng rồi, rau đắng rất là bánh canh ấy, là cháo cá lóc với lại bánh canh cá lóc là người ta phải ăn kèm với rau đắng. Nhưng mà hồi đó mình không ăn được rau đắng, nhưng mà sau này á mình ăn được rồi thì mình khá là mê ấy bạn. Mình ăn mỗi ngày luôn, mình ăn được như vậy luôn ấy. Ừ.
Ờ. Ừm. Ừm, ờ. <laughs> Rau đắng luôn hả? Ôi mình chưa nghe cái loại gi gia vị rau đắng này bao giờ. Thế là nó nó có vị gì vậy bạn? Nó chỉ có vị đắng thôi hả? Ngoại
Ừm. Đúng rồi, nó khá là đắng ấy bạn. Tức là như thế này, tức là, kiểu, sao ta, khi mà bạn nấu, ơ, hồi xưa mình không có ăn được á là do là nó đắng, thứ hai là mình là không mình mình mình mình mình không biết cách ăn. Tức là thay vì á thay vì đúng rồi, tức là khi mà bạn ăn cái rau đắng đó thì bạn phải, ừm, cái, ơ, cái cái cái nước cái nước dùng cái nước dùng của cái món bánh canh cá lóc á, khi mà nó đang nóng đang sôi á, thì bạn bỏ cái rau đắng vào, thì lúc đó cái phần mà rau đắng nó sẽ bớt nó bớt bị đắng đi đúng rồi. Còn trường hợp á mình mình, kiểu như, mình ăn mà cái mình bỏ rau đắng vô mà rau đắng nó chưa có chín á, là lúc đó ăn nó đắng lắm, ăn không nổi luôn á đúng rồi, đúng rồi, là do cái cách ăn mình không biết thôi, ừm.
Ừm, ừm, thế hả? Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi đó. Ờ, không biết cách ăn nữa cơ. Ờ há. Ừm. Phần đắng. Ờ, ừm. Thì nó sẽ bị đắng. Ờ, nhưng mà lạ ha, khá là lạ. Tại vì nhưng mà nếu mà, kiểu, cái rau đấy nó nó có gì hấp dẫn của cái rau đấy vậy? Tại vì mình nghe nếu mà nó chỉ có vị đắng thôi thì không phải là nó rất là khó ăn à? Phải có cái gì đấy nó hấp dẫn bạn thì bạn mới ăn thêm bạn mới ăn được chứ?
Ừm, thật ra khi mà bạn ăn bạn ăn được á, bạn sẽ cảm nhận được nó bên cạnh cái vị đắng đó thì nó còn có một cái vị ngọt ngọt mà nó thơm nữa, đấy. Nên là ừm, đúng rồi, nó có cái hậu vị và khi mà bạn bạn ăn cái món đó xong á, thì bạn uống kèm một cái ly một cái ly trà, một cái kênh cốc nước trà, thì bạn sẽ cảm giác là cái nước trà nó ngọt lắm. Đúng rồi, nước trà nó ngọt, ừm, khá là ngon. Ừm.
<laughs> Thế à? Ờ! À, tức là có những cái hậu vị mà phải cảm nhận thì bạn mới mới biết được, đúng không? Ờ. Ừm. Biết ăn đó hả? <laughs> Ờ. Thế là với với bạn thì cái món rau đắng trong cái món đấy nó như kiểu là một cái cái đòn bẩy để mà gọi các cái nguyên liệu khác nó ngon hơn, đúng không?
Thì cũng có thể tạm nói là như vậy. Tại vì thật ra á, khi mà bạn ăn, a, cái món bánh canh cá lóc á thì cá lóc nó cũng ngọt nè, nó là cá nước ngọt khá là ngọt, bánh canh nè hoặc là những cái nước dùng á người ta nấu á, nó nó khá là ngọt. Nhưng mà ăn kèm với rau đắng thì nó có một cái gì đó, cái vị nó nó cân bằng lại á bạn. Kiểu như, nó nó ừ, nó nó cân đối lại ấy, nên ăn khá là ô kê, ừm.
<laughs> Ừm hứm. Ừm. Ừm. À, công nhận. Khá là hấp dẫn nhỉ? Ví dụ mà bạn có một cái người bạn nào đấy ở một cái s nước ngoài chẳng hạn, hoặc là một nơi nào rất xa đến thăm nhà bạn, thì cái món nào sẽ là món bạn tự tin để mà chiêu đãi họ nhất để, gọi là, cho họ hiểu hay là là cái cái cái cái sở thích của bạn, hoặc là cái truyền thống của gia đình bạn nó như nào?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Mình nghĩ là chắc sẽ nấu bún măng vịt cho họ ăn ấy bạn. <laughs> Tại bạn biết sao hông? Tại bạn biết sao hông? Thứ nhất á là món khổ qua nó cũng đắng nè, có thể là s họ sẽ không ăn được. Cái món mà bánh canh cá lóc thì họ cũng có thể họ sẽ không ăn được, tại vì nó đắng. Còn riêng vịt thì nó đâu có đắng gì đâu, c cái cái vị nó ngọt hơn nữa, nên là cái khả năng mà họ ăn được đúng rồi, chứ hai món kia thì nó đắng sao mà họ ăn được. Đấy. <laughs> Ừ. Ừm, nên
<laughs> Lại quay lại món bún măng vịt hả? Bạn có vẻ rất là yêu thích món đấy ha? Ừm. Ừm. Cũng cũng rất là đắng ha. <laughs> Ờ, đúng rồi, một cái món dễ ăn. Ừm, công nhận, công nhận. Vậy cũng là vậy bạn nấu chắc là bạn nấu món đấy khá là giỏi ha? Bạn cũng khá là biết rõ về món đấy ha?
Mình thì mình mình mình chưa nấu món được món đó đâu bạn, món đó mình ăn chủ yếu mẹ mình dạ, ừ, đúng rồ Ừm, đúng rồi.
Ờ, thế á? <laughs> Thế à? Ôi, cũng cảm ơn bạn rất là nhiều, đã chia sẻ những cái món ăn truyền thống của gia đình bạn cho mình. Mình cũng học hỏi được rất là nhiều đấy. Xin chào ạ!
<laughs> Ô kê bạn. Ừ, rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình chia sẻ ngày hôm nay nha! Chào bạn ha!
Dạ vâng ạ. Xin chào bạn ạ!